Mình thấy khó khăn hết luôn á bạn. Đó, tức là bây giờ áp lực của mình là qua đây là bị ép chạy số liền, như mình nói hồi nãy á ví dụ như 3 tháng sau chạy đi thì mình còn có thời gian 3 tháng mình làm quen, rồi mình mới bị bắt chạy số, chưa gì ý giờ qua bắt chạy số rồi tại giờ công ty cần doanh số, còn mình bị bị bị ép trên trên xuống. Đó, rồi kỹ năng của mình thì đương nhiên là mình làm marketing thì mình cũng có làm việc khác với sale, nhưng mà mình đâu có cái chuyện mà biết đi bán hàng sao đâu bạn, giờ mình đi gặp khách mình ngại lắm. Ơ, thật sự là cái kỹ năng sale mình nghĩ là nó nó là một cái kỹ năng khó đó chứ hông có dễ đâu, qua là phải nói chuyện với khách mà làm sao thuyết phục người ta mua, nó mình thấy rất là khó mà. Đó, và cái vấn đề nữa là sếp của mình á cái anh này nè, anh ấy anh ấy khó chịu lắm, mình có cảm giác như là mình cần giúp đỡ rất là nhiều cho cái vị trí này, nhưng mà mình cảm như là người sếp này, ừm, chưa có cái sự hỗ trợ phù hợp cho những bạn bên dưới á, tại vì ảnh là cái sếp của cái công ty mà mua lại công ty mình á bạn. Thành ra là ảnh cũng hông có quen nhiều, gọi là, thân thiết gì với ai ở trong công ty của mình hết, tại công ty mình là bây giờ là đang sát nhập phía bên đó thì họ qua bên đây họ quản lý nhiều á.
À, rồi. Ừm, ừm, rồi. <chuckles> Ừ, mình hiểu. À, chính xác. À, đúng đấy chứ, đúng rồi, rất là khó luôn. À. <chuckles> Rồi. Ờ, mình hiểu. Ừm. À, rồi. Như vậy là à, ừ, đúng rồi, bạn cảm thấy căng thẳng với tất cả các vấn đề mà mình đã nêu, đúng không? Vậy khi mà bạn chuyển sang phòng Sale đấy, thì, ờ, ờ, gọi là, ờ, cái, ơ, việc là chuyển sang sale thì bạn có nhận được cái, gọi là, đào tạo gì hoặc là cái hướng dẫn gì để có thể là, à, nắm bắt được cái nghiệp vụ của cái bên sale này không?
Nên mình rất là căng thẳng luôn. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừ. Thật ra đào tạo thì có bên đào tạo nội bộ là bây giờ cũng cắt, a, một một một một chị là đào tạo về sale, là chị này bên Nhân sự nhưng mà chuyên đào tạo cho sale, thì đào tạo cho 2 đứa mình. Nhưng mà mình nói thiệt với bạn là, đó mình nghĩ đó chỉ là lý thuyết thôi, tại vì mình đi gặp khách á là nó có một ngàn một, ừm, ừm, vạn kiểu khách hàng khác nhau, một một ngàn một vạn tình huống, là cái việc mà đào tạo này mình cảm thấy nó chưa có sát với thực tế lắm. Mình nghĩ á nha, cái này á đào tạo nên là cái người nào mà có kinh nghiệm đi sale trực thực chiến ở ngoài thị trường á, họ làm kinh nghiệm á, họ hướng dẫn nó sẽ tốt hơn là một cái chị làm Nhân sự, hông có đi sale bao giờ mà bây giờ là chị bạn biết bên phòng Nhân sự họ có cái phò cái vị trí là Đào tạo nội bộ á, thì chị này chính là cái chị Nhân sự đào tạo nội bộ, chị ấy hổng có đi sale, nên là cái việc mà chỉ hướng dẫn tụi mình á mình cảm thấy nó chưa có sát với thực tế lắm, còn còn anh sếp của mình đúng rồi, còn anh sếp của mình thì mình nói với bạn á ảnh là sếp của bên công ty kia công ty mua lại công ty mình.
À, rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, cũng đúng ấy chứ. À, đúng rồi, ừm. Ừm, ừm. À, rồi. À, rồi, hướng dẫn lý thuyết thôi, đúng không? Ừm.